Ừm, đầu tiên thì muốn cái nhà thông thoáng thì chắc chắn nà cái nối đi nó phải thông thoáng rồi ấy. Nên là mình cũng ưu tiên cái nối đi của mình làm sao mà có thể rộng khoảng 60 đến 80 phân. Ờ, mình cũng hạn chế để quá nhiều đồ ở trong cái nối đi như vậy. Ngoài ra thì mình cũng sử dụng gương ửm, đúng rồi, đúng rồi. Ngoài ra thì mình cũng sử dụng cái gương.
Ừm. À, tức là lối đi từ ngoài vào á hả bạn? Còn kệ giày thì thường bạn bố trí như thế nào để không án cái lối đi?
Ờ, ví dụ như để thông thoáng cái nối đi nha, thì, ờ, ngày trước thì mình hay để một cái, gọi là, cái giá treo quần áo ở ngay cái nối đi ấy. Nhưng bây giờ thay vì cái giá treo quần áo như vậy, thì mình cũng gắn cái móc nên cái đằng sau cửa để mà mở ấy. Thì khi mà mình gấp đóng cái cửa lại, thì một cái thì, ờ, nà nó không bị chiếm nhiều không gian, mà mình vừa có thể che được cái quả quần áo của mình ấy. Đó nà một cách mà ừm, thay vì mình để một cái giá quần áo ở giữa cái nối đi như vậy. Ừm.
Vậy hả? Ờ, hợp lý quá ha, ừm, chuẩn nha. Ừm, vậy tức là đầu tiên cái bước hà bạn nói bước tiếp theo đó là bạn đã, ừm, ừm, làm thông thoáng cái đó đi bằng cách là dẹp cái giá treo quần áo đi nè, thì còn cái gì? Rồi sau cái lối đi đó thì là tới căn phòng, đúng hông? Thì bạn còn cái tối ưu có cái thủ thuật nào mà mở nới rộng th phòng thêm nữa hông?
Ừm. Ừm, ví dụ như trước đây thì, ờ, cũng có một cái vách thạch cao giữa bếp rồi nà cái phòng khách của mình ấy. Ờ, nhưng mà mình đã bỏ đi và bây giờ mình chuyển nó thành sử dụng cái đèn ch chiếu sáng ấy, để mà có thể phân thành 2 khu. Thì như vậy nó cũng làm cho cái không gian nó thông thoáng hơn rất là nhiều. Ừm.
Hay vậy! Bạn dùng a, tức là bạn dùng cái chiến thuật, cái mẹo là thủ thuật là ánh sáng hả bạn? Thì cụ thể như thế nào có thể nghe nghe nghe mình nghe được hông?
Đúng rồi, đúng rồi! Ừm. Ừm, đặc biệt nà những cái ánh sáng màu s mà nó sáng màu, gọi nà, ờ, gọi nà tươi sáng một chút, thì nó làm cho cái không gian nó cũng rộng nên rất nà nhiều. Ờ, mình sử dụng 2 cái màu ánh sáng, gọi là, nó hơi khác màu nhau một chút để mà tạo thành 2 cái khối ấy. Khi mà tạo thành 2 cái khối như vậy thì nó vẫn phân biệt được đâu nà bếp và đâu nà phòng khách. Tuy nhiên thì cái không gian nó không bị ngăn cách nhau bởi một cái tường cái tường thạch cao như ngày xưa nữa, nên nà nó thông thoáng hơn rất là nhiều rồi. Ừm, ngoài ra thì mình cũng sử dụng những cái rèm mà nó màu sáng một chút để cho ánh sáng nó vẫn có thể chiếu vào được ấy. Ờ, như vậy thì mình cũng cảm thấy là phòng nó rộng hơn, chứ trước đây thì tối om à. Ừm.
Ừm. Ừm, hay quá. Ừm, hợp lý quá chừng luôn.

Ừm, bây giờ thì thật sự ra nà những cái đồ mà, kiểu, để mà tối giản cũng như là tận dụng chiều cao của ph phòng, hay nà, ờ, kiểu như là, những cái đồ decor như vậy nó rất là phổ biến rồi. Ờ, khi mà mình thấy rằng bây giờ cuộc sống của mọi người bắt đầu ai cũng học cách sống tối giản ấy, hay là những cái đồ ấy rất là phổ biến nên là nó sẽ rất là dễ có thể mua được. Ừ, nên là mình cũng, ưm, nên trên mạng xã hội thôi, mọi người cũng có những cái cai, gọi nà, những cái trang, ví dụ như là Nghiện Decor này, hay nà những cái trang chuyên về decor đó, mọi người chia sẻ và bán rất là nhiều. Và mình cũng lên đấy mình tham khảo và chọn những cái, gọi là, sản phẩm phù hợp bản thân mình thôi, chứ cũng không cần phải quá tốn kém tiền, kiểu như nà nà, thiết kế. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
<chuckles> Hợp lý. Ừm. Gọi là đòn bẩy từ mạng xã hội, đúng hông nè? Á. Đòn bẩy từ mạng xã hội để nghiên cứu và tìm hiểu. Vậy bạn ơi, cái những cái liều mà, c những kiến thức về cái việc là làm sao để mà không gian trong nhà của bạn nó rộng hơn, rồi ăn gian cái không gian như thế nào thì thì đó là bạn tự nghĩ ra, hay là bạn cũng đã phải học hỏi và tham khảo rất là nhiều nè?
Ừm. Ừm, thật ra thì, ờ, ngày xưa mình cũng không có ý thức về cái việc nà sống, kiểu, nó nó làm sao để trong nhà vận rộng hơn hay gì đâu. Mình ngày xưa mình cũng bừa lắm, nhưng mà khi mà mình bắt đầu, kiểu, tham gia được 1-2 cái nhóm ở trên Facebook đó, thì mình thấy trời ơi, người ta thiết kế nhà sao đẹp thế, rộng thế. Mặc dù rất là nhiều bạn nha, ờ, nhà còn bé hơn phòng của mình cơ nhưng mà các bạn chụp ảnh nên nhìn rất là đẹp và, ừm, nhìn không gian nó rất là rộng, thoáng. Và mình nhìn thấy cái không gian như vậy ấy, làm cho mình có hứng thú, kiểu như là, muốn về nhà hơn. <chuckles> Đúng rồi, muốn về nhà hơn và ngồi làm việc nó cũng đỡ mệt mỏi hơn, có hứng thú để làm việc ở nhà hơn. Ờ, mình nghĩ là, à, mình cũng phải thay đổi thôi. Những cái việc như này đơn giản mà tại sao mình không làm được. Đó, mình cũng thử cố gắng rất là nhiều. Ừm.
À, có động lực, đúng hông? Được truyền cảm hứng, đúng hông nè? Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi ha. <chuckles> Rồi cái câu của bạn rất là hay, tại sao mình không làm được, đúng hông? Và bạn đã thử nó, đúng hông nè? Thì giống như hồi nãy bạn nói là rất là thú vị trong cái việc là rất là sáng tạo, sắp, chia xếp các kệ theo chiều cao của tòa nhà nè. À, cái lúc đầu bạn có nói về cái việc mà lọc đi những cái món đồ không cần thiết á, thì bạn có những cái tiêu chí nào trong cái việc mà, à, chọn lựa đồ, đồ nào giữ lại, đồ nào bỏ đi mà không cảm thấy là, ờ, luyến tiếc mà vẫn cảm đảm bảo là có thể đẩy đi nhiều nhất có thể để cho không gian nó gọn hông bạn?
Ừm. Ừm.